Sì, ma guarda, io credo che si tratti solo es ed esclusivamente, di entrare un pochettino nel meccanismo del sistema, no, anche perché giustamente è molto diversa l'università dalla dalle scuole superiori, quindi, ehm, si ha un approccio proprio completamente diverso. E giustamente sei sei all'inizio, sei al primo anno, non ti incolpare anche troppo insomma, sono cose che, possono tranquillamente capitare. Quindi, niente di così di così brutto, bisogna soltanto entrare un pochettino nel meccanismo del sistema, lasciarsi anche un pochettino aiutare, fortunatamente, da questa tecnologia che oggi ci offre tanto. E un'altra cosa per esempio simpatica, anche, sarebbe quella di mandarti una mail programmata, no, fondamentalmente oltre alla notifica, se hai paura per qualsiasi cosa che possa essere cancellata, eccetera, sai che ci si può mandare delle mail, impostando una data e un'ora nella quale, ehm, queste mail partono. Tu la mandi a te stessa, uhm, imposti la data e l'ora, e, ehm, in quel determinato momento parte, ti arriva e ti ricorda per esempio: "Guarda ti devi iscrivere agli esame all'esame X entro la data Y", e e ti arriva automaticamente come, diciamo valvola di sicurezza <chuckles> supplementare. Quindi magari ecco, perdi un pochino di tempo, 1 oretta magari nel ne nella gestione, nel nel prepararti tutte queste cose, però poi, ecco, magari per 1 anno sei poi tranquilla, e non devi più avere l'ansia sempre di di dire caspita ecco, uhm, non so <chuckles>
Certo. Certo. No guarda, questo è un altro ottimo consiglio, perché effettivamente, a parte no non lo sapevo neanche che si potesse fare questa cosa, ma poi non ci avevo neanche mai pensato quindi, ehm, assolutamente lo proverò, perché effettivamente, io essendo, mhmm, in generale, una persona un po' sbadata, un po' distratta da tante cose, ehm, mi capita spesso magari, uhm, anche banalmente che mi arrivi la notifica del promemoria sul calendario, magari mi viene da dire: "Sì dai, lo faccio tra 2 minuti", poi magari non lo faccio, e quindi poi siamo punto a capo. Quindi effettivamente, avere anche un piano B, diciamo, una cosa in più che mi ricorda, ehm, magari sai cosa posso fare? Posso proprio mettere il promemoria in un determinato orario, e mandarmi la mail, che ne so, 1 ora dopo, così se io non ho fatto subito quella cosa, quando m'è arrivato il promemoria, mi arriva proprio 1 ora dopo, e me lo ricordo di nuovo subito e e lo faccio. Quindi, effettivamente è un' idea, ti dirò, proprio molto utile a cui non avevo mai pensato, quindi ti ringrazio anche per per questo consiglio.
Certo. Ci sta. <chuckles>